ที่ดีอะค่ะ อย่างเช่น แบบว่ามีไข่ดาว มีผักทอดชิ้นเล็ก ๆ นะคะ เอาวางไว้ข้าง ๆ ก็ได้ค่ะ เพื่อให้รู้ว่ายังมีทางเลือกอยู่ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แบบว่ามีเสริม มีพร็อปเสริมไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ ไป ท ท ที ที่ดี เหมือนฟังดูดีมากเลยค่ะ ก็คือไม่ต้องหักดิบแบบเปลี่ยนไปเป็นเมนูสุขภาพทั้งหมด แต่ว่าก็ค่อย ๆ ปรับ ค่อย ๆ เปลี่ยนให้คนที่บ้านเขาคุ้นชินกับเมนูสุขภาพ ใช่ไหมคะ ในการ เอ่อ เสิร์ฟก็มีเป็นทั้งอาหารสุขภาพ แล้วก็อาหารปกติ ก็ควบคู่กันไปแบบนี้ ใช่ไหมคะ ก็เหมือนแบบเป็นการประนีประนอม แบบเจอคนละครึ่งทาง แบบนี้ใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่แล้วค่ะ ก็คือแบบค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป ให้เขาปรับ บางทีเขาอาจจะช็อต ด้วยเนาะ แบบว่าปรับทีเดียว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางทีอาจจะต่อต้านได้เนาะ เพราะเหมือน เหมือนเราพยายามแล้วแบบไปหักดิบ เขาอะค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะเราอาจจะแบบเพิ่มเป็นวิธีการสื่อสารก็ได้ค่ะ ด้วย ด้วยความเห็นใจคนที่บ้านนะคะ แล้วก็พยายามบอกว่ามีความเข้าใจลงไปในนั้นด้วยเนาะ แบบ อาจจะคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเนาะ แต่ว่าไม่ใช่ตอนที่กินข้าวอยู่เนาะ ถ้าคุยตอนอื่นก็ได้ค่ะ ถ้าคุยตอนที่กินข้าวเดี๋ยวอารมณ์จะขึ้น แล้วเผื่อบางคนหิว อะไรอย่างงี้เนาะ เขาก็ไม่อยากให้คุยกันตอนหิวด้วยนะคะ ถ้าอย่างงั้นแล้วนะคะ อ อืม อาจจะแบบว่าให้ทุกคนในบ้านแบบบอกไปเลย ว่าที่ทำเมนู อ่าว เมนูเนี้ยหลังกินข้าวเสร็จก็ได้ค่ะ "อยากให้ทุกคนในบ้านมีสุขภาพแข็งแรง" อะไรอย่างงี้เนาะ "อยู่ด้วยกันไปนาน ๆ" อะไรอย่างงี้ค่ะ ก็บอกไปเลยว่าเราเองเนี่ยไม่ได้ตั้งใจหรอกว่าจะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าจะต้องฝืนกินนะคะ คุณต้องบอกว่า "ถ้ามีอะไรที่ ที่ทำได้ หรือว่ามีเมนูไหนที่อยากจะให้ลองทำ แบบที่กินแล้วมันสุขภาพดีเนี่ย ก็ ก็บอกมาได้นะ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็พูดไปนะคะ แล้วก็จริง ๆ แล้วเนี่ย เราก็บอกว่า
อืม ค่ะ อืม ใช่ค่ะ อืม ๆ ใช่ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ได้ค่ะ อา <chuckles> ได้ค่ะ ค่ะ <laughs> อ๋อ เข้าใจได้ค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ๆ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ